जी, मेरे साथ आजकल पता नहीं क्या हो गया है। करीब-करीब 1 हफ्ते से ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि रात में सोता हूँ, तो सो तो जाता हूँ अच्छे से, ठीक-ठाक ही रहता है सब कुछ, समय पर नींद आ जाती है। लेकिन मेरी नींद ना बार-बार खुल जा रही है मैं बार-बार जग जाता हूँ। और जैसे ही जगता हूँ उसके बाद थोड़ी देर तक नींद नहीं आती। अ, फ़िर पानी-वानी पीता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ। अ, ये लगता है कि अरे सो जाऊँ फ़िर कल का दिन खराब हो जाएगा। यही दिमाग में चलता रहता है लेकिन फ़िर नींद काफ़ी देर बाद आती है। करीब-करीब आधे घंटे, कभी-कभी 20 मिनट। तो इसी परेशानी से मतलब मैं आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। और मतलब मेरी पत्नी को भी कभी-कभी दिक्कत हो जाती है कि अरे! तुम फ़िर जग गए, क्या हो गया? वो भी पूछने लगती है। उसको लगता है मुझे कोई चिंता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बस हो रहा है। तो इसके लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा था?
अ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपकी समस्या है, ये क अ, हर रात होती है या कभी-कभी होती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए?
देखिए, अभी जो मैंने 1 हफ्ते से देखा है ना, वो लगभग-लगभग हर रात ही हो रही है। मैं अभी तो हर रात ही ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। एक दिन बस ऐसा हुआ था कि मैं बहुत जैसे कहीं पर गया था घूमने तो वहाँ पर मुझे बहुत चलना पड़ा था, बहुत थक गया था मैं। तो मैं वापस आके ऐसा सोया था कि वो बहुत गहरी नींद थी फ़िर मेरी, उस रात ऐसा हुआ था कि मेरी आँख नहीं खुली थी, मैं नहीं उठा था फ़िर। उसके पहले कभी-कभी होता था कि कभी-कभी कैसे कि जैसे अ, हफ्ते में 1 बार हो गया या फ़िर अ, कुछ कुछ ऐसी चिंता हो गई कि मम्मी की जैसे फ़ोन आ गया, तबीयत खराब थी एक बार। तब हुआ था, तब मैं नहीं सो पाया था। तो ऐसे मौकों पर ही पहले अक्सर होता था। लेकिन अभी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बार होने लगा है, लगभग-लगभग अ, हर रात ही होता है। 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है लेकिन जिस दिन थक के आऊँ, उस दिन ऐसा नहीं होता है। तो अ, कह सकते हैं कि रोज़ ही हो रहा है अभी तो यही हालत है कि मैं रोज़ ही ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे वैसा ही लग रहा है और कितनी बार की अगर मैं बात करँ ना तो अ, जैसे मैं अगर बताऊँ तो 10 बजे मैं सोता हूँ। तो 10 बजे अगर मैं सोता हूँ तो मेरी 12 साढ़े 12 के आसपास आँख खुलती है और मुझे ऐसा लगता है कि अ, लगता है नींद पूरी हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है सुबह हो गई और मैं उठ जाता हूँ साढ़े 12 बजे। फ़िर मैं थोड़ा-बहुत इधर-उधर, इधर-उधर करता हूँ कि अ, मैं मतलब कोशिश करता हूँ सोने की, लेकिन इधर-उधर ही करना पड़ जाता है और कोई रास्ता बचता नहीं है। फ़िर थोड़ी देर के बाद नींद आती है 20 मिनट बाद। फ़िर उसके बाद फ़िर से 3 बजे, ढाई बजे फ़िर से आँख खुल जाती है। फ़िर यही लगता है नींद पूरी हो गई, तो रात में कम से कम 3 बार तो मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब हो जाता है 3 बार।
अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। तो क्या आप दिन में सोते हो अ, या फ़िर ओनली रात में ही सोते हो?
अ, देखिए, दिन की अगर मैं बात करूँ ना तो दिन में तो मैं नहीं सो पाता हूँ। जैसे अ, छुट्टी का दिन है तो भले मैं थोड़ा-सा सो जाऊँ, अ, थोड़ा-सा थका हुआ महसूस हो, कोई काम नहीं है तो भले मैं सो जाऊँ। वरना मैं अ, दिन में तो नहीं सोता, दिन में मतलब मुझे पसंद भी नहीं है। पहले सोया करता था जब जैसे कि मेरे पास जब नौकरी नहीं थी इस तरीके की मैं अ, घर से ही कुछ काम करता था फ़्रीलांस टाइप का, तब मैं उस वक़्त थोड़ा-सा सो जाता था। लेकिन अभी ये है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं यही होता है कि मैं अ, संडे छुट्टी वाले दिन ही दिन में सोता हूँ, उसके अलावा मैं जगता ही रहता हूँ पूरा दिन। क्योंकि ऑफ़िस में रहता हूँ, वहाँ तो वैसे भी नहीं सो पाऊँगा। तो दिन में तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं होता है।
अच्छा। हुँ। हुँ। अच्छा। <sighs> <clears throat> तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अ, दिन में ज़्यादा कैफ़ीन या अल्कोहल या फ़िर कुछ दवाइयाँ। ऐसे लेते हो कि जैसे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो या फ़िर चाय वगैरह कुछ ज़्यादा पीते हो? ऐसा कुछ है क्या?
अ, नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर मतलब अल्कोहल तो काफ़ी समय हो गया ब मतलब कह सकता हूँ मैं 4 साल से ऊपर हो गया है, मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मुझे अब अ, मतलब पसंद ही नहीं आता, उस तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ, और दवाइयाँ भी ऐसा कुछ नहीं चल रही है मेरी बीच में थोड़ी-बहुत दवाइयाँ चलती थी। जैसे कि थोड़ा-बहुत डिप्रेशन हो गया था मुझे। उस वक़्त मैंने दवाइयाँ ली थी 1 हफ्ते के लिए वो भी, और वैसे कोई दवाइयाँ नहीं चलती कि रेगुलर दवाई चल रही हो। हाँ, ये हुआ था कि अ, बहुत साल पहले जब मतलब बचपन की बात बताऊँ, जब मैं द 10वीं-11वीं में था, तब मुझे कोई बीमारी हुई थी, तब मैंने 5 साल तक कुछ दवाइयाँ खाई थी। लेकिन वो उसके बाद वो ठीक हो गई थी, फ़िर 5 साल के बाद तब उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तो हालाँकि उस बात को भी 15, 16, 17 साल के लगभग हो चुके होंगे। और कॉफ़ी मैं अ, कह सकता हूँ अल्टर्नेट दिन पीता हूँ। अल्टर्नेट का मतलब आज पिया अ, फ़िर कल नहीं पीऊँगा, परसों पिया, वो भी अ, बिना दूध वाली, बिना चीनी वाली। जो एक ब्लैक कॉफ़ी होती है, वो भी मैं सुबह उठ के पीता हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है मतलब ऐसा तो अल्कोहल जैसी तो कोई चीज़ अभी जीवन में नहीं है फ़िलहाल।
अच्छा। अच्छा। हुँ। हुँ। <smacks lips> अच्छा। अच्छा। हुँ। <clicks tongue> अच्छा। और जैसे आप अ, सोते हो तो उसका रूटीन और बेडरूम का माहौल कैसा होता है? उस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप?
देखिए अ, रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो अ, जैसे मैं भी काम करता हूँ, मेरा भी ऑफ़िस है, मेरी पत्नी भी काम ही करती है। तो हम लोग का रूटीन बिल्कुल फिक्स है कि हमें अगर सोना है तो हमें सोना ही है 10 बजे हर हाल में क्योंकि फिर सुबह उठना होता है 6 बजे हर हाल में, अब उसको खाना बनाना होता है, मुझे भी उसकी थोड़ी-बहुत सहायता करनी पड़ती है तो सब कुछ फिक्स रहता है वरना फिर लेट हो जाते हैं ऑफ़िस के लिए। तो सब कुछ फिक्स ही रहता है, सोने के रूटीन के मामले में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और रही बात इसकी कि बेडरूम, बेडरूम में ये है कि कभी-कभार आसपास गाने बजते रहते हैं जैसे नीचे हमारे एक रेस्टोरेंट भी है, तो उस रेस्टोरेंट में कभी-कभी आवाज़ आती रहती है रात तक। तो उस वक़्त थोड़ी-बहुत नींद नहीं आती है और एक हम लाइट भी जला के रखते हैं मतलब कमरे की लाइट नहीं जलाते हैं, बाहर एक हॉल है हमारे, वहाँ पर एक लाइट परमानेंट जला कर रखते हैं जिससे पूरा घर में अँधेरा, ना हो जाए। तो ऐसा ही रहता है बेडरूम का माहौल थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं, कभी-कभी रेस्टोरेंट से थोड़ी रोशनी भी रहती है अ, तापमान हम ठीक रखते हैं मतलब एसी को चलाते होंगे वही अ, 25-24 ऐसे इसी के आसपास मतलब चलाते हैं, गर्मियों में और ठंड हुई तो फिर उसी हिसाब से देख लेते हैं।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। जी। अ, तो ये जो आपकी समस्या है, ये आपको कितना टाइम हो गया इसको फेस करते हुए?
कितना टाइम हो गया है, देखिए अभी मैंने जैसे बताया आपको लगभग-लगभग मैं 7 दिन से ये महसूस कर रहा हूँ, जो मतलब रोज़ हो रहा है। लेकिन उसके पहले का अगर मैं बताऊँ तो वो कभी-कभार होता था, अब मैं एकदम करेक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन बस इतना बता सकता हूँ 1 डेढ़ महीना, 2 महीना तो होगा उसके पहले भी जो कभी-कभी होता था। लेकिन अभी रेगुलर थोड़ा-सा हो गया 7 दिन, छह दिन, 8 दिन
अच्छा। हुँ। हुँ। अ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग अ, ऐसे होता है ना कि सोने से पहले कभी-कभी फोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे अ, जो हमारी नर्वस होती हैं, उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और उसमें अ, शायद सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। या अ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सोने जाओ तो उससे 1 घंटे पहले ही फोन को साइड में रख दो ताकि अ, जो हमारी जो नर्व सिस्टम काम करेगा ना वो उसके फिर अकॉर्डिंग ही हो जाएगा आपका क्योंकि वो नीं नींद को भगा देता है कहीं न कहीं अपन स्क्रीन से जो रेज़ निकलती है, जो किरणें निकलती हैं उससे, वो नींद को भगा देता है मुझे ऐसा लगता है। तो आप अ, 1 घंटे पहले सोने जाएँ तो मत 1 घंटे पहले ही फोन को साइड में र कर दें और या फिर अ, थोड़ा-सा जैसे कमरे का माहौल आप बदल सकते हैं कि थोड़े आरामदायक बिस्तर लगा सकते हैं या फिर थोड़े अ, स्लीप हाइजीन को अ, फॉ फॉलो कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और जैसे ऐसे भी होता है कि हल्की-हल्की अगर अपन लाइट ऑन कर लें जैसे बिल्कुल कुछ डिम सी लाइट हो, तो उससे भी अ, जैसे नींद आती है उससे, तो आप वो भी अ, कर सकते हैं और जैसे अ, अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो आप अ, जैसे लोरी का जैसे बचपन में अपन देखते हैं कि बच्चे लो लोरी से सो जाते हैं, तो बिल्कुल हल्का-सा बिल्कुल अ, लो वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर भी ह आप कहीं न कहीं वो कर सकते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा-सा आराम महसूस करेगा और वो कहीं न कहीं अपन को पता नहीं होती है पर अपने माइंड में काफ़ी चिंता होती है तो आप उसको भूलने अ, के लिए भी वो म्यूजिक कहीं न कहीं स सहायक होगा। और अ, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे हम लोग ना दिन में काफ़ी चिंता और तनाव वगैरह से अ, काफ़ी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये दिक्कतें हो रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इससे ना आप जैसे सुबह-सुबह व्यायाम कर सकते हैं, योग करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अ, आपके फिर वो पूरे दिन में ही काफ़ी इफेक्टिव बदलाव आपको दिखेगा कि आप अ, सुबह-सुबह अनुलोम-विलोम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप थोड़ा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा-सा खाने में अ, थोड़ा-सा हेल्थी फू फूड खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर दूध वगैरह या तो इनसे भी काफ़ी सहायक क्योंकि वो पूरा दिन की अगर आपकी दिनचर्या में अ, पूरा सुधार आएगा तो अ, कहीं न कहीं वो नींद भी फिर अच्छी आएगी। और हो सकता है कि अ, आपके इसी की वजह से ही नींद अ, वो हो रही हो, इम्पैक्ट हो रही हो तो वो प्रभावित नहीं होगी और फिर जैसे अ, सोने से पहले मैंने ऐसे भी सुना है कि अ, गरम-गरम दूध पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है शरीर को, जिससे वो नींद आने में काफ़ी सहायक होता है। तो आप ये सब सारी चीजें अ, टॉय करके देख सकते हैं, मि अ, हो सकता है कि आपको ज़रूर इनसे लाभ मिले। और और जैसे अ, तनाव या फिर चिंता जैसे मैंने बताया पता नहीं होती है पर माइंड में कहीं न कहीं वो चीजें हो स होती हैं तो आप आसपास के लोगों से उनसे बात क कीजिए कि हाँ, ये अ, चीन जैसे आपने बताया कि आपकी पत्नी है, तो आप उनसे भी अपने अ, तनाव वगैरह की चीजें बाँट सकते हैं जिससे आपका तनाव कम होगा और फिर आपको नींद अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी। जी।
हुँ। अच्छा। हुँ। यद्। ज़रूर। ठीक है। हाँ। अध। हाँ। हुँ, ज़रूर जैसा आपने सुझाव दिए हैं, जैसी सलाह दी है, मैं ज़रूर इनको आजमाऊँगा और मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि ये मेरे लिए कारगर अ, साबित होंगी क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है अ, मुझे लगा थोड़ा-बहुत कि अगर मैं इस तरीके से चलूँगा, तो मैं इसमें काफ़ी कुछ कर सकता हूँ काफ़ी कुछ अपनी नींद जो है वो बहुत अच्छी कर सकता हूँ तो बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो भी आपने सलाह दी है उसके लिए, भविष्य में भी कभी आवश्यकता हुई, तो मैं ज़रूर आपसे सलाह लेना चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। अ, मैं आशा करती हूँ कि आप ये जो भी अपनी मु मूश मुश्किलें आ रही हैं ताकि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको जल्दी ही आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएँ और आपको अगर कभी भी ऐसे अकेला फील हो तो आप मुझसे फिर से बात कर सकते हैं और फिर से अ, अपन कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो अपन फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।